Ah, since mahihirapan sila na ah magbiyahe kami na yung pupunta. So, may solusyon ka na. Yung sa pagkain pwede namang umorder kung hindi nam kung hindi magpi-pickup, ay kung walang magde-deliver, pwede siya ipa-pick up ng mga, ah, anong tawag dun? Mga moving apps.
Mm. Tama.
Tapos, ah, wala na kung kung madumi yung bahay okey lang, basta magkakasama kami. So, parang mga ganong klaseng mga <clicks tongue> sitwasyon, parang lumalala, hindi kami magkaintindihan sa gitna. So ano yung masasabi mo sa ganun?
Hmm. Hmm okey. So, in the first place ba 'no, sino ba yung, parang problematic dun sa family, bakit may ganyang klaseng, ah, i underlying issue?
Lahat kami. <laughs> Iniisip namin, iniisip namin bawat isa eh. Ba't hindi ako maintindihan nito? Ba't di kami magkaintindihan?
Lahat kayo? Ah, ganun. <laughs> Hirap nun ah. Oo.
Oo. <laughs> Parang ang toxic ng family, ang toxic ng family. <laughs>
Eh, ilan kayong members ng family?
Ah, 3 kasi yung tatay ko, eh, nasa original na, na family. At nasa ibang bansa na. So, kaming 3 lang talaga.
Ah, okey. Okey, gets na. Mahirap yung ganun 'no kasi dapat pala pati sila kausapin din. Eh ano
Oo. <laughs> Ah. Oo, parang telenobela 'no. <chuckles> Pero wala namang mana sa lupa. <chuckles>
Oo, parang telenobela. Oo. Eh, ano ba yung parang kadalasan nafe-feel mo, ah, nalulungkot ka ba, ganyan? Ano bang nangyayari sa'yo kapag may ganyan kang dilemma?
Ano eh, oo.